Yes. Actually marami marami kang ano, marami kang puwedeng, ah, maisip na maibigay sa kanila na talagang magugustuhan nila. Kung something talaga na magagamit, puwedeng mga shoes or damit, dahil marami din naman na ano, na sale ngayon dahil December. Kapag naman ang gusto mo, 'yung alam mo 'yun, something kung alam mo namang, ah, umiinom din naman sila ng ano, ng mga alcohol, mga drinks ganiyan, puwede kang ano, puwede ka dun sa mga wine, ganiyan. Lalo na dun sa engineer, ayun. Ah, dagdag ko lang din kasi, ah, nasabi mo na may bibigyan kang engineer 'no. Meron ding mga quality, na alam mo 'yung ballpen tapos parang i-i-engrave mo 'yung ano, 'yung pangalan dun nung engineer. Oo, ayun, puwedeng ano, puwedeng ayun 'yung maibigay mo, kasi maganda 'yung packaging nun, high quality 'yung ballpen, tapos ano mura lang din 'yun, more or less 5 hundred makakahanap ka. Puwede kang magtingin sa social media or puwede din naman sa mga physical store, ayun.
Mm. Hmm. Mm. Mhm. Mm. Ah, yes. Oo, parang may nakita akong ganun. Mm. Hmm, okey. Alam mo maganda nga 'yun 'no, 'yung, ah, sinuggest mo na parang customized, ah, ballpen na may pangalan. Kasi siyempre mas magagamit niya siguro 'yun pag, ah, nag nag-aano siya, nag-da-draft ng mga projects niya, ganiyan, ta's makikita niya 'yung pangalan niya dun na engineer, tapos 'yung pangalan niya. Maganda 'yun, tapos puwede niyang i i-singit-singit sa tenga niya habang nag-i-inspect, 'di ba. Lakas maka ano, lakas makasosyal okey, sige. Oo maganda nga 'yan, 'yang, ah, suggestion mo na 'yan kasi parang, kung bibigyan ko naman siya ng t-shirt, ganiyan, baka mamaya hindi rin niya magustuhan or baka magkamali ako ng size, kasi siyempre hindi ko pa naman siya lubusang na na na alam mo yun, na nakaka-mingle ng matagal. Eh, kung puro esti-estimate lang 'yung size niya baka mahirapan lang din ako, 'tsaka marami naman siguro siyang ano t-shirt. <laughs> Oo, something na ano, maganda 'yun,'yung sinabi mo nga.
Yes. Mm. Mm. <chuckles> Mm. Yes, oo. Oo. Yes, oo. Yes, oo. Mm.

Yes, tapos din naman sa mga kaibigan mo pwede rin naman mag-customize ka sa kanila, basta alam mo din talaga na ano, um, sabi mo kasi talaga na since sa high school pa kayo magkakaibigan pero base lang dalaga dun sa mga natatandaan mo, ano ba talaga yung parang ang hilig nila, kasi siyempre magkakaibigan kayo di ba parang, meron silang masasabi noon sa mga hilig nila ganyan. Pero kung alam mo yun na parang gusto mo talaga sila i-surprise, kuha ka nung ano, pwede mong rin na masa-suggest ko din sa'yo no na yung isa mong ano, mag-ano ka ng isa mong mapag-kakatiwalaan na kaibigan na alam mo namang, hindi i-aano yung surprise mo para atl east siya yung parang magtatanong-tanong o anong size nung ano mo paa mo? Anong size nung damit mo? Para at least, kapag gusto mong bumili at yun talaga yung naisip mo na i-regalo sa kanila hindi ka magkakamali ng size. Ganon tapos, color nung mga gusto nila di ba para at least, ah, alam mo, yung gusto nila nung nag regalo ka. At genuinely mo naman yan na maibibigay di ba? Kaya kahit ano sigurong maisip mo talagang magugustuhan nila yan.
Mm. Hmm. Hmm. Oo, yes. Mm, oo. Oo nga ano, kasi, initially ang iniisip ko, sa mga lalaki, siguro parang hoodie nalang siguro meron kayong mabibili yung budget ko na ₱350 yan.
Yes, oo. Kasyang-kasya ang mga hoodie, nagse-sale sila pag halimbawa 3 binili mo o 2 binili mo. Mas mumura pa yun. Kasi ano siya oo, mm.
Kasi ano, kasi sila eh, parang, 'pag pumapasok sila sa trabaho, most of the time kung hindi man sila nag-cocommute, nag-momotor, oo.
Ayun that's good, kasyang-kasya yun. Marami tayong ano, maraming mga sale actually. Pwede kang magtingin na sa ano, sa, ano mga apps, oo, online marami. Lalo na sa TikTok.
Mm. Online 'no? Sabagay, ah, habol pa naman siguro t'o at ano, hanggang meron pa namang
Kasyang-kasya pa, kayang-kaya.
more than, ah siguro 5 days eh, yung delivery dito sa'min kaya pa naman siguro.
5 to 6, oo.

Uy alam mo dahil, ah, late akong nag-kapagpa-reserve hindi ako nakauwi sa, ah, amin sa probinsya ngayong Christmas. So bale, meron pa akong mga hindi nabibigyan ng mga kaibigan at kakilala doon sa probinsya namin. At, ah, binabalak ko na lang is siguro bibigay babawi nalang siguro ako sa New Year ganyan at bibigay ko nalang yung mga gift nila sa New Year. Bale, um, to give you context no, may, ah, bibigyan kasi akong ano, parang yung isang professional isang, ah, mid siguro mga borderline to 60's ganon yung engineer na gumagawa ng, ah, home renovation namin sa province. So, ah, bilang papasalamat ko sa kanya sa mga suggestions niya ganyan sana, ah, gusto ko siyang bigyan man lang ng kain kahit, ah, kahit simpleng bagay na parang, ah, so way of appreciation na rin kahit papaano. Tapos meron din akong, 3 kaibigang lalaki doon, at sila naman, ah, yung age naman nila mga, ah, 25 below 30 ganyan. Tapos, ah, dagdag pa ron meron din akong 2 friends na babae na doon rin at, ah, same age bracket lang din sila kaso itong mga 'to medyo nahirapan rin ako kasi, ah, medyo ma-kolorete, maayos sa sarili, medyo sab oo parang ganon sabihin nating medyo may pagka-arte-arte ganyan so, ah, maaari mo ba akong, ah, tulungan kasi siyempre, ah, sabihin nating December pasok pa naman yun sa December 'di naman siguro big deal di ba na late yung regalo? Oo at least at least, ah, nakapag-bigay ako sa kanila and hindi kasi nila alam yun yung twist, oo parang yes oo, so ano ba yung parang kung pwede mong maitulong siguro sa akin mga options ganyan or suggestions, tsaka ano na rin kung paano ako makatipid na rin siyempre?
Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Yes, oo. Mm. Mm. Hmm. Yes, oo. Mga pasyonista? Mm. Hmm. Yes, oo. Yes. Mm. Mm. Ah, parang surprise? Wow. Mm. Yes. Alam mo una gusto kita i-commend kasi siyempre, ah, inuuna mo sila eh, di ba? Yung ibang kaibigan na parang may inuuna talaga nila yung iba pang mga bagay, yung mga personal pero ikaw, ang mas inuuna mo na mas mapasaya sila, mas surprise pa sila na talagang mag-effort ka para rito no? Pero una diyan siyempre kailangan mo alamin ano ba yung mga hilig o interes nila? Since mga kaibigan mo na naman yan at pang-kabuuan 3 lalaki 2 babae at yung engineer niyo pareng 6 ang bibigyan mo, ano ba yung mga hilig at interes nung mga taong yon?
Hmm. Mm, yes.